Sí, a ver, interesante lo que me vas proponiendo, porque sí es importante, tanto el clima, como las costumbres y, bueno, también el sonido ambiental, del lugar en el que en el que vivimos. Pues, porque pueden pasar un montón de cosas. El sonido de los pajaritos que nos puede relajar, el pasar de los autos, pues, de que uno que otro, sí se va a escuchar su música a todo volumen. Las costumbres igual, del lugar, que si bien es una tradición muy bonita, pues Porque cada cada país, cada lugar tiene su pa eh, sus tradiciones, su cultura y qué bonita forma de mostrarlo que mediante una fiesta en, eh, en la calle o en la misma avenida. Pero sí, también te entiendo, te entiendo que sí es muy molestoso. <chuckles>
<laughs> No te creas, n no te creas. Sí, sí, las fiestas son muy bonitas, pero no, yo soy enemiga de que lo hagan en la calle, porque, luego, cuando uno quiere pasar, se hace un trafiquero. Ahora, en los pueblos Sí, sí, porque Ajá, o sea, en el pueblo sí que ajá, que cierren una calle, pues, a todo dar, agarras la otra. El problema aquí, es que es una sola avenida principal, entonces, si les a se les ocurre cerrar la calle, se hace un caos, que habrías de ver.
Sí, justo, eso iba a tocar, ese tema, justo, iba a tocar. Es que es muy bonito, pero el problema va ahí. Claro. Y ahí le meten toda la fiesta.

Pues, este, mm, yo creo que, mm, tal vez como un poquito menos de 1 año. Sí nos gustaría, pero, pues, por otra parte, no no lo habíamos pensado, y tenemos algunos proyectos acá. Entonces, pues estamos entre que hacemos eso <laughs> o nos vamos, ¿no? Incluso, eh, donde nos cambiaríamos, pues sería a a Centroamérica, precisamente, o sea, que, este, sería otro país porque tengo algunos papeles que arreglar por allá. Entonces, pues sí lo hemos platicado, pero, pues, todavía estamos entre que sí o no, porque, pues, tenemos unos pendientillos aquí. Y por otra parte, pues, sí me gustaría irme porque tengo unos papeles de migración que arreglar, este, pero, pues, bueno, hay otros factores envueltos, como por ejemplo, este, pues, mi mamá, estamos así como que: "¿Cómo le vamos a hacer?", ¿no? Entonces, este, pues sí, sí nos nos gustaría, la verdad, y y pero es curioso, fíjate, porque cuando uno ya se cambia, ahora extrañas la ciudad, ¿no? <chuckles> Entonces es medio complicado.
Ujú. Ujú. Okey. Okey. Okey. Ujú. Okey. Ujú. Claro, sí, sí, sí. Exacto y justo eso es de que, tantas cosas como que ya viviste ahí, es como que sí, ya te acostumbras, como que: "Ah bueno, el ruido, pues está bien", pero no lo quieres dejar. <chuckles>
Sí, lo que pasa es Ándale. Exacto, porque tienes las ventajas de la ciudad y y tiene las desventajas de la provincia, ¿no? Entonces, este, todo tiene sus pros y sus contras, pero sí, ahorita esto sí de la de la contaminación, ay, sí es un ardor de ojos tremendo.
Exacto. Sí.